ええ、え、散歩は結構慣れっこですか？僕飼ったことがなくて、ワンちゃんも猫ちゃんも。散歩がちょっと大変な、なんか普段可愛いけど、ちょっと散歩大変だなっていう飼い主さんの、なんか結構声も聞いたりしてたんですよね。
うんうん。あ、そうなんです。 うんうん。 うーん、そうですね、犬種によると思います。あの、トイプートイプードルとかのちょっとこう室内に向いてるワンちゃんだと、あの、室内で遊ぶだけでも多分、こう、発散できるんですよ、エネルギーを。
どうです うん。 うん。 うんうんうん。 うん。ああ、はんはん。
でも、あのレトリバーとか、あのちょっとおっきめで、すごい、んなんだろうな、陽キャラな犬っていうのは。うん、絶対外で発散しないと、はあの、歩かせて発散しないと暴れると思います。
うん。 え。<laughs> うん。

うん、可愛いよね。 うん。
ああ、いいな。
ねねえ、猫の方が毛がなんだろうな、あの、あ、そうそう、猫は髭が落ちるので、髭を集めれるっていうポイントがあるらしいですよ。
ええ、はい。 ええ、そうなんですか？
うん、なんかね、あんまりめったに抜けないんだけど、なんか猫の髭をお守りに持ってる人がいて、いや、なんかいいな。<laughs>
うん。 うん。なんかいいですね。自分の猫ちゃんの髭ええ？
そう。